É, justamente. É, teo teoricamente sim, conseguiria. <laughs> Na prática não tô conseguindo muito bem não. <laughs> Mas é verdade, eu acho que isso é uma uma boa dica, eh, definir o o limite, tipo, na noite anterior fazer um horário para o dia seguinte com limites definidos, né. Porque se aparecer alguma coisa, ok, tudo bem, contando que esteja ali dentro dos limites. Eu gostei disso, eu gostei dessa dica. Eu acho que que vai me ajudar sim, eu acho que, eh, vai ser algo que eu vou conseguir me organizar melhor pra poder focar no bloco ali que eu tenho pra fazer naquele momento e, eh, um dia de cada vez, né. Porque eu acho que às vezes eu eu fico, assim, tentando fazer o é, eu acho que às vezes eu fico tentando fazer o horário pra semana inteira, mas eu não sei como vai ser o o o daqui a 2 dias, porque, eh
<laughs> Teoricamen alguém. Um dia de cada vez. Excelente, isso daí é um é um insight muito bom. Exato, se você não sabe não tem como fazer, mas você já apanhou a a u u enfim, instruções gerais.
Exato. É. Uhum, exato, é. Tem uma parte do meu dia que é mais ou menos fixa, sabe, que é a parte que eu tô com o meu marido, que a gente vai pro crossfit, que a gente caminha o cachorro e tal, toma café da manhã. Mas aí depois disso ele vai para o escritório dele e eu venho aqui para o meu e e já, tipo, cada, eh eh, c cada dia de um jeito, então eu acho que isso vai me ajudar muito. Olha, eu gostei muito de falar com você, muito obrigada pela sua dica, pelo seu conselho. Eu vou, eh, começar a fazer isso, começar a sentar na na noite anterior pra planejar o dia seguinte e fazer um dia de cada vez mesmo, colocando os limites. Adorei isso, muito obrigada, eu acho que vai me ajudar.
Uhum.